Perché costa di meno al chilo. L'hai mai visto fare questo? Ecco, e io l'ho visto fare, tra l'altro, da una persona che conosco che non gli mancano i soldi, ecco.
Mh. Al chilo, mh. No, non l'ho mai visto fare. <chuckles> Ah, di e il sindaco Sala.
<chuckles> Sai che ti sei avvicinato? <chuckles> No, un nostro amico, sì, che è pro-sala e e la gli ha visto fare sta cioè, ce l'ha anzi no, ce l'ha de ce l'ha pure detto che
<chuckles> Eh <chuckles> Oddi e Oddio, ecco. Cioè, l'ha pure detto con una certa fiertà. <chuckles>
Ah, no, ma io faccio così, ma con quello che costa la frutta e la verdura, facciam: "Sì, va beh, ma ma sei un ladro, cioè"
Ma figurati. Eh beh, sei, un ladro, parliamoci chiaro. Eh, questo dovrebbe fare il politico se non lo fa.
Mah, secondo me l'ha anche fatto; per un certo perio <chuckles> è stato assessore, in effetti, comunale. <chuckles> Una persona integerrima. <chuckles> Oh, no vabbè. Che roba, cioè io una cosa così non l'ho ma non l'ho mai vista, vabbè.
Ah, ecco. Ecc tutti i nodi tornano al pettine. Del genere. Ma sì, non non ha non ha, ehm, punti deboli. N <chuckles> ha una carriera spalancata. No, vabbè c Qua in Germania, invece non si può fare perché il te lo pesano alla cassa e quindi tu prendi le
Ah, sì? Eh, ma anche lì te lo pesano alla cassa, ma la cassiera non sta a guardare la l'etichetta.
Eh, ma no ha No, ma voglio dire tu non metti l'etichetta, è è è il cass proprio è la cassa che fanno questo selezionano un disegno della banana, e quindi hanno già il peso.
Ah! Ah, okay. Certo. No, è vero in certi supermercati anche qua c'è, in effetti. Che, in e che no, e poi è anche più cioè, è giusto, nel senso che evidentemente hanno sgamato troppa gente che fa sta roba. Ma ma ma per una ma, per una zucchina, cioè, tra l'altro <chuckles> va beh!
Mh, che è più pratico per tutti se ci pensi. Sì. Ma sì, ma sì. Ma poi scusa, ma ti fanno il lavoro in me meno anche tu? <chuckles> Come ti Come ci siamo ridotti a parlare di zucchine? Una volta avevamo la dignità io e te.
Non lo so, perché adesso vado di là e mi sgranocchio una zucchina. <chuckles> Ah, vai a pranzo? Buon pranzo.
Mi vado a fare una pasta, mi sa. Ehm, forse un ultim sì no, ci devo pensare. <chuckles>
Da ma e vedi tu dai. <chuckles> Ciao
Okay, ciao. <chuckles>

Ma, sì, questi fan la spesa No, lo paghi esattamente quello che c'è sulla confezione, solo che praticamente la confezione arriva alla cassa che è vuota. <chuckles> Sì, ti apre il tuo prodotto, e te lo mangi. Ma renditi ma l'ho visto fare anche in Italia, eh. Ma non hai visto tu? Io sì. E, dai bamb tipo i bambini, c'è un bambino lì che vuole la merendina, gliela apri che cosa e glielo dai, poi dopo tanto lo paghi che non vanno a peso. Eh. Sì, sì. Ah, e non hai mai visto anche in Italia? Scusa s e adesso forse esco un po' fuori dal topic ma sempre di cibo si parla.
E scusa come quando lo paghi lo snack? Ah, okay, io tu puoi già aprire il prodotto già nel carrello, se ho capito bene. Madonn No, questa mi mancava, non l'ho mai visto né in Germania e né in Italia. No. <chuckles> No. Ah, ma pensa te. No, no, non ho mai vista, mai vista no Mh. No, ma non uscire è interessante perché sgri stan si parla di sgranocchiare Mh.
Di cibo, sì. Ma qua non è qua è fu è furto, non è sgranocchio. Quelli che <chuckles> pesano la frutta e la verdura, non so, ti compri le mele, no, eh, le pesi, eh, e, mhmm, metti però lo scontrino di un'altra roba.
<chuckles> Che belle. Quindi